Praticamente ce la potevo fare, comunque, a fare quello che dicevo anche se era difficile, che la situazione ormai era già cambiata, ehm, era molto più stabile da dal punto di vista, appunto, economico e, magari, ehm, anche del mio stato d'animo, no? Non mi sentivo più così stanco, frustrato e, mhmm, eccetera. Ehm, però, ehm, da lì, ad un certo punto, dopo quel periodo pacifico iniziale, mia madre, ehm, sì, mi ha pure detto: "Oh, a me mi dispiace che ti ho detto non lo fare, in realtà, ehm, però capiscimi, io ero magari spaventata, io volevo che tu a" f sì.
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh, e ha cercato un po' di di far valere le sue ragioni, eh, no?
Un po', però, mhmm, s ha anche chiesto scusa, cioè perché
Certo, le sue ragioni passate comunque, cioè il modo di comportarsi suo nel passa in passato quando, appunto, tu dovevi riprendere queste decisioni.
Esatto. S sì, però, poi, dopo questo periodo, ehm, diciamo, questo mondo della musica, proprio dell'industria musicale, ehm, serio, di un livello, diciamo, non più amatoriale, no, ehm, ma più professionale, è stato qualcosa di nuovo per me che, ehm, non mi aspettavo. Lo stile di vita e e il volume di lavoro, ehm, lì non è che lavoravo più 10 ore, lì dovevo essere comunque, mhmm, un po' un personaggio in realtà, perché dovevo essere quell'artista e magari certe volte dimenticarmi di di i di me, cioè di della persona che sono semplice
Sì? Certo, sì. Oka Sì? Okay, quindi, diciamo, andava fatto un lavoro più profondo di quello che magari potevi immaginare, no, giusto?
Sì, perché tutti quanti cioè l'etichetta discografica, metteva un bo tante, tante, tante pressioni su mhmm, per avere un volume di lavoro, canzoni, progetti finalizzati in poco tempo, interviste e altre cose e
Mh-mh. Quindi, se prima c'erano le pressioni familiari, ora <chuckles> c'erano le le pressioni dei discografici. <chuckles>
Sì, sì, sono esat Esatto, proprio così. E in quel momen
Che probabilmente son molto peggio, eh! <chuckles>
Molto, molto peggio, molto peggio. E, in quel momento, praticamente, mi sono reso conto che un po' stavo perdendo me stesso. Mia madre di nuovo ha iniziato a mettere pressioni <chuckles> per dirmi: "Oh, guarda, che n adesso non è che hai tutto questo stile di vita sano, stai lavorando troppo, vedi un po' di, ehm, ritrovarti e rimetterti sulla traiettoria giusta!" E qui ho seguito i suoi consigli e alla fine si è risolta la situazione. <chuckles>
<chuckles> Okay, sì.